Ja, das ist richtig. Das das stimmt, das hast du gut gesagt.
Ist ja spannend. Das ist ja total äh, oh, und China und wenn du noch nicht da gewesen bist, das ist ja superinteressant und spannend und alles andere noch ist ja positiv. Ähm, ich ich meine äh, ja dein dein das ist 'n mega Umzug, muss ich ehrlich sagen. <laughs>
Mhm, total. Mhm. Mhm, ist richtig. Total. Ja, ma mal 2. <laughs>
<laughs> Auf der anderen Seite, ich beneide dich. Das ist ganz, ganz toll, was du da machst. Ähm, nicht jeder kriegt diese diese Chance, so was zu machen und ich muss dich wirklich applaudieren, dass du das auch durchziehst, dass du das machst. <laughs>
Mhm. Ja. <chuckles> Danke. <giggles> Ja, danke. Ich bin ist ganz aufregend bei mir, was immer hier los ist, also ich, äh, kann nicht lange an einem Ort bleiben und will immer in so vielen Ländern wie möglich leben und gucken: „Okay, ist das jetzt was für mich?“ Und dann denke ich mir: „Boah, ist doch nichts für mich“ und dann gehe ich halt in ein anderes Land und gucke ob das was für mich ist auf Dauer und dann, ja, mal gucken wo ich lande. <laughs>
Ja. Mhm. <giggles> Ich Ja. Ah, das ist witzig. Das finde ich ganz toll, dass du das machst. Ich applaudiere dich. Ähm, das ist super, <chuckles> klar. Lass mich wissen, wie ja, lass mich hören, äh, wie das Ganze lief, ähm, ja da konnte ich dir nicht so viele Tipps geben, aber
<laughs> Oh, danke schön. Dankeschön. Das ist schön zu hören. Ja. Mhm, absolut. Ja, alles gut. Es tat gut, einfach das mal so rauszulassen, von der Seele zu reden und auch mal darüber zu lachen und das auch mal alles viel positiver zu sehen, also, danke dafür. <giggles>
Mhm. Ja, natürlich. Ja, ist superpositiv, was du machst. Viel Spaß.
Das stimmt, das stimmt, einfach mal anders sehen, danke schön. <giggles>
Ja, tschüss.
Tschau.

Ja, hi. Ähm, ich muss da mal über was reden, das mich grad total beschäftigt.
Mhm.
Und zwar stehe ich vor ei eigentlich 2 größeren Umzügen, um genau zu sein. <giggles>
Oh Gott <giggles>
Und, äh, zwar, ähm, gehe ich zuerst von Schweden wieder zurück nach Deutschland
Mhm.
ähm, um dann von Deutschland aus nach Australien zu gehen.
Oh mein Gott. Ich bin neidisch. <laughs>
Ja. <laughs> Und alles ist sehr zeitlich sehr, sehr, sehr knapp, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, ich ziehe wieder u also ich ziehe von Schweden erst mal um, wieder nach Deutschland nächste Woche Mittwoch.
Mhm. Mhm.
Also, nicht mehr so lange Zeit, ähm, und dann am 5. Januar geht's schon nach Australien.
Nein. Oh, das ist ha, knapp ein Monat, so irgendwie so was.
Ja, es ist ja ganz genau 'n Monat. Äh, t es ist genau 'n Monat heute, ja. Ja und, ähm, ich bin ich bin, äh, super gestresst ich bin, äh ja erst mal Stress mit Umziehen, dann meine Emotionen. Ich bin ich bin 'n sehr, sehr, sehr emotionaler Mensch, ich bin ganz, ganz, äh ja, tief-denkend und ich zerdenke natürlich alles: „Was mache ich überhaupt mit meinem Leben?“ Manchmal frage ich mich: „Was mache ich überhaupt und wieso mache ich manche Sachen?“, aber, na gut, ich find's herau ich bin in meinen 20ern. <laughs> Ja. <laughs> Dann ja. <laughs> Und ja, wie gesagt, diese ganze Logistik des Umzugs und dann, ja, der 2. Umzug, der ist zwar 'n bisschen kleiner, sag ich mal, weil ich nicht mein, ja, ganzes Hab und Gut mit mir nach Australien nehme natürlich. Ähm, aber trotzdem, das ist ja, ständig ändern sich da die Flugzeiten und alles wird ständig geändert und <groans> ja, solche Sachen. Das ist gerade 'n bisschen schwierig alles. Ja <laughs>
Noch nicht mal. Ja. Mhm. Mhm. <giggles> Ach, das ist fein. Kein Problem. <laughs> Mhm. Mhm. Ja. Das ist heftig. S s so, ey, das kann ich mir vorstellen. Das sind jetzt ja in kürzester Zeit 2 Umzüge. Hast du da in Schweden bist du da lange gewesen und hast du viel s so Sachen, die du da dir angehäuft hast oder ist das nicht so schlimm?
Ja. Mhm.